Ừm, vậy, ờ, mình cũng, ơ, biết được là chờ ngày trước đây có một số bài báo nói về việc là, à, kiểu như, mâu thuẫn trong công việc, đặc biệt là việc là bị phê bình ấy, thì có một số bạn là phản ứng lại và đã phản ứng bằng những cái hình thức rất là tiêu cực, ví dụ như là bằng dùng bạo lực này chẳng hạn ấy. Thì bạn đã bao giờ gặp cái tình huống như vậy ở trong các công ty bạn làm trước đây hay chưa?
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, mình thấy là mình may mắn mình chưa gặp được những cái tình à, nhớ ra rồi, thực ra thì cũng gần đây nhất thì mình cũng có gặp. Tại vì gần đây nhất thì công ty mình làm ở trong cái môi trường, ờ, sản xuất, thì nói thực ra thì, ờ, dân trí không quá cao đối với khối sản xuất. Đó. Nên là, ờ, khi mà cấp quản lý ấy, có giục mọi người về chạy sản lượng, đó, thì, ờm, những cái người mà người ta rất là bốc đồng ấy, cái sĩ diện cao và bản thân người ta cũng có những cái trải nghiệm trước đây ở trong môi trường cũ không quá sướng, đời sống xã hội ấy, ảnh hưởng đến người ta về về tâm trí, về nhận thức nên là người ta có cái hành động thái quá quay trở lại, đó là, ờ, gây gổ. Đó, gây gổ.
Vậy hả? Ừm, ừm. Rồi, mình hiểu. Ừm, ừm. Gây gổ luôn ở trong công ty hay là khi về rồi thì bắt đầu gây gổ ở ngoài công ty hả bạn?
Gây gồ. Có hai trường hợp, một trường hợp là gây gổ ngay trong công ty và có trường hợp đó là ra khỏi cổng công ty. Giống như họ hay trêu nhau cái câu là "Ờ, hẹn nhau cuối giờ ở cổng công ty" ấy. <laughs> Đó, đấy là cái phản ứng ngưng lại nó cũng bị, ờ, đồn tiếng này, rồi là biết đâu nguy hiểm đến cả tính mạng nữa. Đó, mặc dù nó chưa xảy ra cái gì nó quá nghiêm trọng nhưng mà, ờ, nó cũng sắp. Đấy, nếu như mà để không can thiệp được sớm ấy thì nó sẽ gây ra cái hậu quả khá là nặng.
À, vậy hả? Ừm. <laughs> À, à, hẹn nhau cuối giờ. Ờ, rồi. <laughs> Đúng rồi.